ตัวเองอะค่ะ รู้สึกกังวลน่ะค่ะ เรื่องสุขภาพ โดย โดยที่ไม่รู้ตัวเลยนะคะ เพราะว่า คือประจำเดือนมาค่ะ แปลก ๆ ค่ะ แล้วก็มันเกิดความวิตกกังวลน่ะค่ะ โดยที่จริง ๆ แล้วเราก็ไม่ทราบสาเหตุจริง ๆ เลยนะคะว่า ทำไมมันถึง ประจำเดือนเราอะค่ะ มันถึงมาอะค่ะ เป็นแบบนี้อะค่ะ ก็เลยอยากจะขอคำแนะนำนิดหนึ่งน่ะค่ะ
ครับผม อืม ครับ โอเคครับ อัน ตรงนี้เริ่มวิตกกังวลตั้งแต่เมื่อไหร่อะครับผม? แล้วมัน ที่มันมาแบบ อ่า ประจำเดือนมันมาไม่สม่ำเสมอ มาผิดปกติมัน มันเป็นบ่อยแค่ไหนครับ?
ค่ะ เริ่มวิตกกลางวันตั้งแต่เดือนกันยาแล้วอะค่ะ ก็คือเรารู้สึกว่า กันยาที่ผ่านมานะคะ คือมันมาเหมือนแบบในเดือนหนึ่งอะค่ะ มันมาถึง สอง ครั้งเลย ด้วยความที่ระยะเวลาของรอบเดือนหนึ่งอะค่ะ มันเหมือนใกล้เข้ามากับอีกครั้งหนึ่งมากเลยอะค่ะ อย่าง เรารู้สึกว่า มันมาต้นเดือนกันยาแล้ว ใช่ไหมคะ วันที่ 2 แล้วอยู่ ๆ วันที่ 25 อะค่ะ มันก็มาอีกอะค่ะ เรารู้สึกว่ารอบของมันน่ะค่ะ มันมีความแบบไกล ใกล้ กับแบบรอบแรกมากเลยอะค่ะ แล้วเราก็เลยแบบเกิดความกังวล อย่างเงี้ยค่ะ
เออ ครับ อือฮึ ครับ อืม ครับ อือฮึ อ๋อ ครับ อืม โอเค แล้วไอ้ พอมันมาแบบว่าที่มันผิดปกติแบบนี้อะครับผม อาการที่มัน มันทำให้กระทบต่อสุขภาพ มันมีอะไรเพิ่มเติมไหมครับตรงนี้?
ค่ะ ค่ะ คือเราอะเป็นคนปวดท้องประจำเดือนทุกเดือนอยู่แล้วอะค่ะ แต่รู้สึกว่า มันมีการปวดท้องมากขึ้นกว่าเดิมอะค่ะ แล้วก็มันมาเยอะขึ้นด้วย แบบนี้อะค่ะ เราก็เลยแบบแอบวิตกกังวลเล็กน้อยเรื่อง อย่างที่บอกอะค่ะ รอบเดือนอะค่ะ มัน มันชิดกันมากเลยอะค่ะ กับรอบแรกที่เคยมาแล้ว ตั้งแต่เดือนกันยานะคะ เราก็ เราอะส่วนตัวแล้ว เคยเป็นไทรอยด์มาก่อนอะค่ะ เราก็ ตอนแรกเริ่มแรกที่เป็นไทรอยด์ตรงนั้นน่ะค่ะ มันเริ่มมาจากการที่มีประจำเดือนเนี่ยค่ะ ใกล้แบบ รอบเดือนมันใกล้กันน่ะค่ะ เราก็เลยไปหาคุณหมออะค่ะ เลย เลยตรวจใน ณ ตอนนั้น แต่มันก็ผ่านมาประมาณ 3- 3 ปีจะ 4 ปีแล้วอะค่ะ
อืม อือฮึ ครับ อือฮึ อืม ครับ อ๋อ มันประมาณ 3 ถึง จะ 4 ปีแล้วด้วย ใช่ไหมครับ? มันเลย เอ่อ จากการที่คุณเล่ามา มันมีเหมือนก่อนหน้านั้นเป็นไทรอยด์ด้วย ใช่ไหมครับ? แล้วมัน เอ่อ
ใช่ค่ะ ใช่ค่ะ
ตรงนี้ได้มีการเริ่มปรึกษาทาง คุณ อ่า คุณหมอ หรือผู้เชี่ยวชาญหรือยังครับว่า เอ๊ะ มัน มันเกี่ยวเนื่องกันหรือเปล่า หรือว่ามันเป็นเพราะอะไรกันแน่ครับผม ที่มันเลยทำให้คุณกังวลใจกันแบบว่า ตอน
อืม ค่ะ ยังเลยอะค่ะ ครั้งนี้เลย แบบว่าตั้งแต่เดือนกันยา อันนี้ก็เข้าเดือนพฤศจิกาแล้วนะคะ ก็ยังไม่ได้หาหมอเลยอะค่ะ สงสัยต้องทำตามที่คุณแนะนำแน่เลยค่ะ ต้องไปหา อาจจะต้องนัด นัดคุยกับแพทย์แล้วอะค่ะ เพราะรู้สึกว่า เออ มันก็เป็นประมาณ 3-4 เดือนแล้วนะคะ เออ ตั้งแต่กันยา กันยา, ตุลา, พฤศจิกา สอง 2 เดือน สาม เข้าเดือนที่ 3 ค่ะ
ครับ ครับ อือ ครับ อืม มองว่า โอเคครับ ถ้าอย่างงั้นในเบื้องต้นอาจจะลองแนะนำเป็นวิธีแบบ อ่า ปรับกิจวัตรพื้นฐานที่ช่วยให้ลดความกังวลก่อนนะครับ อย่างเช่น อ อ่า การนอนให้เพียงพอนะครับ แล้วก็ เอ่อ ในส่วนของรับประทานอาหารที่ อ่า มีคุณภาพ มีประโยชน์ ให้ครบ 5 หมู่นะครับ รวมถึงอาจจะเสริมพวกกิจกรรมผ่อนคลายที่เราชื่นชอบนะครับ อาจเป็น เอ่อ เป็นในส่วนของ อ่า ไปนวดผ่อน คลาย โยคะ หรือออกกำลังกายเบา ๆ อาจจะลองให้ อ่า ทำ 3 อย่างนี้ที่ลองแนะนำ ลองควบคู่ไปก่อนนะครับ ก่อนที่จะ อ่า เริ่มไปปรึกษาคุณหมออะครับผม
อ๋อ ค่ะ ได้ค่ะ อ๋อ ค่ะ ค่ะ ได้ค่ะ อืม ค่ะ อืม ได้เลยค่ะ ค่ะ เพราะว่าการนอน ก็ทำให้การนอน เราอาจจะวิตกกังวลเกินไป ทำให้การนอนของเราค่ะไม่ดีเลยค่ะ คือเราอะจะชอบตื่นแบบช่วง ๆ ใกล้หัวค่ำตี 4 อย่างเงี้ยค่ะ เราจะตื่นมา แล้วมันเหมือนรู้สึกตัวมาค่ะ แล้วบางทีในบางคืน มันนอนไม่หลับ นอน นอนต่อไม่หลับอะค่ะ เราก็เลยแบบจำเป็นต้องลุกขึ้นมาเลย ไรอย่างเงี้ยค่ะ ก็เลยคิดว่า สงสัยมันอาจจะเป็นความกังวลตรงนี้อะค่ะ สงสัยต้องลอง อาจจะเดี๋ยว เป็นคนชอบทำโยคะ สงสัยต้อง อาจจะลองทำโยคะเบา ๆ ก่อน ตามที่คุณแนะนำดูนะคะ ก่อนนอนอะค่ะ เพื่อที่ให้ร่างกายมันแบบอาจจะผ่อนคลายลง แล้วก็ไม่เกิดความวิตกกังวล แบบนี้อะค่ะ
ครับ อืม อืม ครับ อือ ถ้าเผื่อจะต้องลอง อ่า ในส่วนของที่แนะนำไปในเบื้องต้นนะครับ เพราะว่าไม่ เอ่อ ตรงนี้ เอ่อ เหมือนพอคุณเป็นในส่วนที่คุณบอกว่าเป็น เป็นไทรอยด์ มาช่วง สามสี่ ปีก่อนหน้านี้นะครับเนาะ อาจจะเป็นในส่วนของเอฟเฟกต์ด้วยก็เป็นไปได้ หรือว่า เอ่อ อาจจะเป็นความกังวล ไม่แน่ใจว่า ช่วง เอ่อ 4-5 เดือนมานี้ มันมีเรื่องความเครียดเข้ามาด้วยเพิ่มเติมหรือเปล่าครับ? ที่แบบว่า เอ๊ย อ่า เรื่องที่เราแบบจัดการไม่ค่อยได้ หรือว่ามันวนอยู่ในหัว อะไรแบบนี้ด้วยอะครับ
ค่ะ ค่ะ ใช่ค่ะ อืม ค่ะ ค่ะ ก็มีนะคะ ก็มีความเครียดแบบอาจจะเป็นเรื่องลูกอะค่ะที่ว่าช่วงนี้อะค่ะ เขาไม่ค่อยแบบ เขาไม่ค่อยฟังเลยอะค่ะ แล้วเราก็เลย คือไม่รู้จะ เราจัดการตัวเองไม่ได้อะค่ะ เนื่องจากว่าคือมันสะสมนะคะ พอลูกไม่ฟังครั้งหนึ่ง แล้วพอไม่ฟังเรื่อย ๆ ไรอย่างเงี้ยค่ะ เราก็เลยรู้สึกว่า เหมือนเราอะไม่รู้จะหาวิธีไหนแล้วอะค่ะ มันก็เลยเกิดเป็นความเครียดสะสมนะคะที่คิดว่าอะค่ะ แล้วพอมันประจวบเหมาะกับ อ้าว อาการแบบประจำเดือนไม่ค่อย คือมาแปลก ๆ อีก อย่างเงี้ยค่ะ เราก็เลยเริ่มแบบวิตกกังวล เราก็ เอ๊ะ ตกลงมันเป็นความเครียด หรือว่ามันเป็นอาการไทรอยด์กลับมาอีก อะไรอย่างเงี้ยค่ะ โดยที่เราก็ไม่ทราบแน่ชัดอะค่ะ สงสัยอาจจะมี มีความ ส เครียดด้วยอะค่ะ
อื้อฮือ ครับ ครับ อ๋อ ครับ อือฮึ ครับ ครับ อือ อืม อ๋อ ครับผม ก็ เอ่อ อันนี้พอ เอ่อ อาจจะให้ลองค่อย ๆ ลอง ลองวิเคราะห์ แล้วลองแบบประเมินดูเนาะครับเนาะ ลองค่อย ๆ ผ่อนคลาย หรือว่า เอ่อ ในส่วนของ อ่า คลายเครียด หากิจกรรมที่คลายเครียดด้วยนะครับผม แล้วมัน มัน ไอ้ที่บอกว่าพอประจำเดือนเราแบบ มาไม่ค่อยสม่ำเสมอ ใช่เปล่า มัน มันเลยทำให้มีอาการแบบปวดท้องแบบว่าเพิ่มมากขึ้นใช่ไหมครับ? ในแต่ละรอบ เหมือนแบบ
ได้ค่ะ ค่ะ ค่ะ ใช่ ใช่ค่ะ มันไม่รู้ว่ามันเป็นเพราะความเครียดด้วยหรือเปล่านะคะ หรือว่ามันเป็นเพราะอาการของโรคอะไร เพราะว่าเราก็ยังไม่ได้ไปหาหมอเลยอะค่ะ มันก็เลย เหมือนเราก็ ก็เลย สาเหตุจริง ๆ อะค่ะว่ามันเกิดจากอะไร แบบนี้อะค่ะ เอ่อ อาจจะต้องลองหากิจกรรมทำดูนะคะ ไม่ทราบว่ามีกิจกรรมผ่อนคลายแบบไหนที่พอจะแนะนำได้บ้างไหมคะ?
ครับ ครับ อ ก็อาจจะ เอ่อ เลือกในส่วนของงานอดิเรก หรือกิจกรรมผ่อนคลายที่เราชื่นชอบนะครับ สมมุติ ถ้าเกิด เอ่อ ชอบ อ่า ปลูกต้นไม้ ทำสวน หรืออาจจะเป็นในด่วนของ อ่า เลี้ยงสัตว์ อะไร อ่า อาจจะ อา เลือกกิจกรรมที่เหมาะกับทางคุณนะครับเนาะ หรือว่า อ่า ออกกำลังกายเบา ๆ ก็ได้ครับ โยคะ หรืออะไร อ่า ไปเดินเล่น ฟิตเนส ถึงว่า ท เอ่อ เลือกที่แมตช์กับเรา แล้วก็ให้ อ่า เราไม่ฝืนจนเกินไป แล้วก็เพื่อที่จะให้มัน อ่า คลายความเครียดให้มากที่สุดนะครับผม มันก็อาจจะ เอ่อ อืม ลอง ทำกิจกรรมกับครอบครัวให้ ไอ้ ให้ผ่อนคลายเยอะขึ้นก็ได้นะครับ อันนี้อาจจะแบบ อ่า จะได้ค่อย ๆ ลดในส่วนของความวิตกกังวลก่อน แล้วก็ อ่า ควบคู่กับการไป อ่า พบคุณหมอเนาะ แล้วก็ หรือว่าพูดคุยกับทางผู้เชี่ยวชาญดูนะครับว่า ไอ้ เอ่อ ลองทำควบคู่กันไปจะได้รู้ว่า ไต ไปไอ้ตัวที่พอมัน อ่า ประจำเดือนที่มันมาผิดปกติแบบเนี้ย มันจะลดลงหรือเปล่านะครับ แบบนี้
อืม ค่ะ อืม ค่ะ ได้ค่ะ อ๋อ ค่ะ อืม ค่ะ อืม ค่ะ ได้ค่ะ อืม เคค่ะ ได้ค่ะ อืม ค่ะ อืม ค่ะ ได้เลยค่ะ จริง ๆ แล้วส่วนตัวงานอดิเรกที่ชอบ ก็ชอบแบบทำสวนนะคะ ปลูกต้นไม้ ก็คือรู้สึกว่า ทำให้อารมณ์เราอะค่ะเย็นลง แล้วก็บางครั้งก็มีสมาธิด้วยนะคะ เวลาทำแบบ กา ทำแบบปลูกต้นไม้ แบบนี้อะค่ะ ก็เดี๋ยวจะลองไปทำดูนะคะ เผื่อร่างกายของเรา หรือว่า เออ ลอง ลองสังเกตดู คือ แต่ว่าอย่างแรกหนึ่งก็ คงอาจจะต้อง ปรึกษาคุณหมอก่อนเลยอะค่ะ อาจจะ เพราะว่าเราอะ จริง ๆ เราก็ไม่ได้ตรวจประจำปีมาประมาณ 2 ปีแล้วอะค่ะ อือ ก็เลยเดี๋ยวว่า อาจจะต้องลองนัดหมอดูด้วย งี้อะค่ะ แล้วก็อาจจะหากิจกรรมทำไป ควบคู่ไปด้วยเลยนะคะ เพื่อให้เราผ่อนคลาย แล้วก็ไม่เครียดด้วยอะค่ะ
ครับ ครับ อือ ๆ อ๋อ ครับ อืม ครับผม ครับ อันนี้ อันนี้ก็ อ่า แบบแนะนำเลยครับ ทำตามที่พี่ เอ่อ ที่คุณบอกมานะครับ แล้ว เอ๊ะ ตอนเนี้ย ส พอ เอ่อ พอร่างกายมัน ตอนที่มันเป็นประจำเดือนเยอะ ๆ มัน มันมีความวิตกกังวลเพิ่มเข้ามาด้วยไหมครับ? ว่ามัน เอ๊ย มัน มันซบ มันส่ง ส่งผลอื่น ๆ ตาม ตามมาด้วยไหมครับ ครับ ถ้าอาการตอนนี้?
ค่ะ ค่ะ ใช่ค่ะ ใช่ ก็ คือพอเราวิตกกังวลน่ะค่ะ มันก็ทำให้เรารู้เลยว่า มันก็มีอาการอย่างอื่นตามมาด้วยนะคะ อย่างเช่น อย่างเช่น อย่างนอนไม่หลับที่เราบอก ใช่ไหมคะ มันกระทบมาก ๆ เลย เหมือนแบบเราชอบตื่นมาแบบทั้งที่ไม่ใช่เวลาตื่น ปกติก็เป็นคนแบบนอนหลับสบาย นอนหลับง่ายนานตลอดทั้งคืนอะนะคะ แต่ว่าจะมีช่วงนี้อะค่ะที่เรารู้สึกว่า คือร่างกายมันแบบพะวง หรือมันวิตกกังวลน่ะค่ะ มันก็เลยเป็นสัญญาณนิดหนึ่งว่า เออ มันทำให้เราแบบ อยู่ ๆ ก็สะดุ้งตื่นขึ้นมาเองอะค่ะ แล้วบางทีบางครั้งอะกลับไปนอนไม่ได้ด้วยอะค่ะ แบบนี้อะค่ะ ก็เลยคิดว่าสงสัยมัน มันเป็นการที่ร่างกายเตือนให้ ให้เราแบบ อา ควรไปหาหมอไหม อะไรอย่างเงี้ยค่ะ น่าจะเป็นแบบนั้นหรือเปล่า?
ครับ ครับ อ๋อ ครับ ๆ อือ อืม อ้อ อืม ครับผม จริงด้วยครับ เพราะว่าแบบว่า เอ๊ย พอเรานอนหลับไม่ ส เอ่อ ไม่เต็มที่ แล้วก็หลับไม่สนิทเนาะครับเนาะ ทำให้ร่างกายไม่ พักผ่อนไม่เพียงพออีก ผมว่าในส่วนของ เอ่อ สมอง ทั้งในส่วนของ เอ่อ ระบบร่างกาย มันก็ยิ่งทำให้ระบบรวนเข้าไปอีกนะครับเนาะ เพราะงั้นอาจจะต้องลอง ลองปรับเพิ่มเติมในส่วนของ เอ๊ย อ่า อ่า ไม่เล่นมือถือ หรืองดออนไลน์ก่อนนอนด้วยนะครับ แล้วก็ อ่า ปรับอุณหภูมิในการนอนให้พอดี ๆ นะครับ ไม่เย็นหรือว่าไม่ร้อนเกินไปนะครับ แล้วก็ปรับแสงให้เหมาะสมเนาะครับเนาะว่า เอ่อ อ่า ไม่สว่างหรือว่า เอ่อ ไม่มืดจนเกินไปนะครับ ให้ เอ่อ ในส่วนของสภาพแวดล้อมที่เวลาเรานอนนี่สบายที่สุดเลยอะครับผม ลองก็ได้ครับ หลับให้สนิท หลับให้ลึกนะครับผม ครับ
ค่ะ ใช่ ค่ะ อือ อ๋อ ใช่ค่ะ ค่ะ อ อืม อืม ค่ะ ได้ค่ะ อ๋อ ค่ะ ค่ะ อา ค่ะ อือ ค่ะ ค่ะ ค่ะ คำแนะนำดีเลยค่ะ เรื่องการ สงสัยต้องปรับการเล่นมือถือก่อนนอนด้วยค่ะ เพราะว่าติดเล่นมือถืออะค่ะบางที แล้วก็บางคืนนะคะเล่นจนหลับไปเลย อย่างเงี้ยค่ะ มือถือยังคาอยู่ อะไรอย่างเงี้ย แล้วก็มันอาจจะมีแสงนะคะที่เป็นแสงสีฟ้าจากมือถืออะค่ะ มันอาจจะรบกวนการนอนของเราก็ได้นะคะแบบนี้ สงสัยเดี๋ยวต้องลองไปปรับค่ะ เดี๋ยวจะปรับเพิ่มเติมดูอะค่ะ เพราะว่าจริง ๆ เราก็ไม่คิดเลยนะคะว่า มันจะส่งผลต่อการนอนของเรา แต่ว่าพอเรานอนน่ะ ติด ๆ กัน แบบหลับไม่ดีอะค่ะ ติด ๆ กันหลายวันน่ะ มันทำให้เราเวลากลางวันนะคะ เหนื่อยมากเลยอะค่ะ ค่ะ ตรงนี้ก็เดี๋ยวจะลองไปปรับดูนะคะ
ครับ อืม ครับ อือ ครับผม ก็คิดว่าตรงนี้ถ้าเกิดแบบค่อย ๆ ลองปรับเรื่องแบบพฤติกรรมการนอนก่อน ผมว่าในเบื้องต้น อ่า อย่างน้อยถ้าร่างกายได้พักผ่อนเต็มที่แล้วนะครับ ผมว่าความกังวลหรือว่าไอ้ อ่า ความสดชื่นมันก็จะมากขึ้นระหว่างวันนะครับ แล้วจะ หลังจากนั้นก็เดี๋ยวก็ อ่า ค่อยไปทางคุย อ่า คุยกับทางคุณหมอ หรือผู้เชี่ยวชาญเพิ่มเติมดูว่า อ่า ในเรื่อง ในส่วนของ อ่า ประจำเดือนที่มันมาผิดปกติแบบเนี้ย มันจะปรับ หรือว่ามันแก้ยังไงได้บ้างนะครับอันนี้
ค่ะ ค่ะ ค่ะ อ๋อ ได้ค่ะ ค่ะ ได้ค่ะ ต้องขอบคุณมาก ๆ เลยนะคะ เพราะว่าเป็นคำแนะนำที่ดีมากเลยค่ะ เดี๋ยวเราอะจะปรับความกังวลเรื่อง เรื่องการแบบ ทำให้นอนหลับให้สนิทให้ดีก่อนนะคะ แล้วส่วนเรื่องอื่น ๆ เดี๋ยวถ้า อ่า มันดีไม่ดีเดี๋ยวเราจะลองปรึกษาแพทย์อีกทีหนึ่งอะค่ะ วันนี้ต้องขอบคุณอีกครั้งหนึ่งนะคะ
ครับ ครับ โอเคเลยครับ ด้วยความยินดีครับผม เอ่อ วันนี้ผมก็แบบว่า เอ่อ สนุกมากที่ได้มาคุยกับทางคุณนะครับ ไว้ถ้ามีโอกาสได้มาคุยกันในหัวข้ออื่นเพิ่มเติมก็ยินดีเลยนะครับ ยังไงวันนี้สวัสดีครับ
ค่ะ ค่ะ ขอบคุณค่ะ ค่ะ